Was würdest du denn also, ähm, ich überlege gerade, es gibt ja auch solche, ähm, verschiedenen Aktionen in unterschiedlichen Städten, wo man halt einmal im Jahr dann irgendwie teilnehmen kann. Also, ähm, ich weiß ja jetzt nicht, in welcher Stadt du gerade lebst, aber du sagst ja: „Als du dann da wieder warst, wo du vorher gelebt hast, da hast du dann teilgenommen an, äh, so 'ner Aktion“, ne? Und ach so.
Nein, keine Aktion. Ich bin einfach in die, äh, Galerie gegangen, wo ich früher regelmäßig Stammgast war und wo ich öfters live gespielt habe. Und das kam wieder sehr gut an. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich zu Karaoke-Veranstaltungen zum Beispiel gehe, dass die Leute sehr begeistert auf mich reagieren. Vielleicht sollte ich es ja mal mit offenen Bühnen in irgendwelchen Städten probieren, wo ich bin. Was meinst du dazu?
Ach so. Ja. Toll. Ja. Ja, das ist doch eine tolle Idee, genau. Also, das ist doch auch eine gute Idee, weil das ist natürlich etwas, was, äh, relativ ungeplant funktionieren kann. Weil alles andere, ähm wenn man, äh, 'n Konzert vorbereitet, das hat ja auch immer sehr viel Planung, ähm, äh, w mit sich.
Ja, genau. Und ich bin nie so lange an einem Ort, dass das auch wirklich klappen könnte. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, in Chöre zu gehen, um, äh, Gleichgesinnte zu finden, die auch Musik machen, die gerne singen. Aber selbst das bringt ja nichts, wenn ich nach 1 oder 2 Monaten wieder weg bin.
Mhm. Genau. Mhm. Ja. Genau. Eben. Genau, es muss ja kontinuierlich dann auch irgendwie sein und trotzdem, aber, ähm ich merke einfach total, wie dir das also wenn du davon erzählst, dass du aufgetreten bist und so, wie dir das, äh, liegt, dass du das liebst. Also du sollst es definitiv machen, genau.
Ja, das hast du genau richtig erkannt. Es ist wirklich nicht nur ein Hobby, es ist 'ne Art Berufung, das liegt mir einfach im Blut. Es ist 'n Talent, das mir gegeben wurde, und ich habe Angst, dass mein Leben verschwendet wird, dass ich mein Leben verschwende.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja das, äh das tut mir jetzt aber leid. Ja das erst einmal tut mir das total leid, dass du das so fühlst gerade, aber, ähm, es ist ja noch nicht vorbei dein Leben. Ne es ist, äh
Ja, mein Leben geht noch weiter. Ich stehe in vollem Saft und ich fühle mich fit und ich bin gesund. Das ist gut. Und ich übe auch jeden Tag Singen und schreibe weiter Songs. Auch diesen Monat war ich schon sehr inspiriert. Also ich bin da eigentlich guter Dinge, aber trotzdem ist dieses Gefühl in mir, das an mir nagt.
Genau. <chuckles> Genau. Auch wichtig. Genau. Super. Ja. Mhm. Ja das das verstehe ich. Also, auf jeden Fall ist es total wichtig, dass du dranbleibst, dass du, auch wenn du jetzt vielleicht gerade keine Auftritte hast oder auch noch nicht genau weißt, wo es hingehen wird, weil du ja, ähm, sagst: „Du bist auch viel unterwegs“, dass du trotzdem auf jeden Fall dranbleibst, ja? Weil
Ja, da hast du recht und das ist auch das, was ich selber denke, dass ich am Ball bleibe und immer, hm, weitermache, egal was kommt. Ich habe ja auch bei meinen Reisen immer meine Musikinstrumente bei mir, das ist mir ganz wichtig, ohne die könnte ich gar nicht leben.
Mhm. Ja. Genau. Hm. Genau.